อืม แล้วคุณแม่ท่านแบบพอใจไหมคะ? เหมือนแบบว่า ท่านเคยกินผัก Kale มาก่อนหรือเปล่า? แล้วพอมากิน ของคุณเนี่ย มันมีความแตกต่างยังไงบ้าง ท่านได้บอกไหมคะ?
ค่ะ คือจริง ๆ แล้วค่ะ มันก็มี มีความแตกต่างเยอะเหมือนกันนะคะ การ การที่เราอะปลูกเอง กับ การ ค่ะ อย่างยกตัวอย่างอะค่ะ ตอนที่เราไปซื้ออะ มัน ผักมันจะกรอบ กรอบนานมาก แล้วก็แข็งทื่อ ๆ มาก ซึ่ง ซึ่งเราก็ อ่า มีความ เราก็เอามาดมอะค่ะ ดมดูว่ากลิ่นมันเป็นยังไง แล้วเราดมกลิ่น โอ้โฮ กลิ่นเขาแรงมาก มันไม่เหมือนกลิ่นผักที่เราปลูก เราก็เลยรู้เลยว่า นั่นแสดงว่าเขาอะค่ะ มีการฉีดยาฆ่าแมลงนะคะ ป้อง กัน ไปด้วย แต่ถ้าจริง ๆ อะค่ะ ถ้าบางฟาร์มอะเขาปลูกได้นะ แต่ว่ามันก็อาจจะต้อง กว่าจะเก็บเกี่ยว มันต้อง ต้องรอแบบว่าเป็นเดือนอะ ถึงจะเก็บเกี่ยวได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันถึง อ่า น น้ำยา ส ที่กำจัดศัตรูพืช มันถึงจะ อ่า ค่อย ๆ จางไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม จากที่ฟังนะ คุณก็บอกว่า เออ เหมือนมันต้องใช้ฟาร์มในการปลูกเนาะ แล้วอย่างที่คุณพูด ตั้งแต่ตอนแรก ๆ เลยว่า เอ่อ คุณใช้แค่ เอ่อ โรงรถในบ้าน ใช่ไหมคะ? อย่างเงี้ยเราอยากจะทราบนิดหนึ่งอะค่ะว่า เอ่อ พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกเนี่ย มันต้องกว้างขวางขนาดไหนอะคะ? แบบ เออ คือเราก็ไม่ทราบว่าโรงรถคุณน่ะจะกว้างหรือแคบขนาดไหนเนาะ คุณพอจะอธิบายได้ไหมคะว่า การปลูกผักแบบเนี้ย มันต้องใช้พื้นที่เยอะหรือเปล่าอะค่ะ?